Yes, kaya ang ginawa namin no'n, ah, no'ng tinignan na bago kasi kami no'n, napili yung vacation house na 'yon, sinigurado muna namin na kumpleto yung mga gamit, madaling makita, para pagpun nagsimula kaming magluto, madali na lang. Ang challenging lang kasi do'n no'ng nagpunta kami do'n, medyo, mahina yung tubig, So, medyo nahirapan kami pero, at least, naitaiwid namin yung pagluluto, bale nag
Opo. Ah, opo, isang factor po yan. Oo nga po, kahit medyo, huli na po yung hapunan niyo, at least, napagsaluhan niyo pa po rin talaga. <laughs> At saka din po, masarap po yan lalo, dahil gutom na gutom po yung mga tao. <laughs>
Oo. Napagsalu-saluhan namin Naman, kasi ilang putahe po yung nilutok na niluto namin 'yon, ah. Halimbawa na po niyan, may Japanese curry po kami niluto, tapos, iya inihaw, may spaghetti, may kaldereta, alam ko nag-kaldereta po ako no'n eh, kal
Wow! Grabe, dami po.
Ayan, tapos po, may laing, ayan 'yon po yung mga pagkain namin no'n. Tapos, ayan madalas po kasi, 'yon talaga, yung mga inihaw talaga. Yung pag yung pag-ihaw ko kasi, nasas ng secret recipe ko talaga po niyan, ay yung, sa sauce, yung sa mga spices po talaga. Kaya ayun yung mga natutunan ko. Ang natutunan ko dapat lagi lang ako nagab nakabantay kapag magluluto ako, 'pag may ginagawa akong, 'pag may ginagawa akong iba, nag-mu-multitask ako, lagi ako nagpapatulong.
<chuckles> Oo, yung marinade po, opo. Opo. Hindi po kayo nakakapag-focus. <laughs>
Sabi ko, sinasabihan ko yung mga kasama ko, "Pwede niyo ba akong tulungan dito, kasi kailangan ko kasi marami akong gagawin." Gano'n ah
<laughs> Mm. Tama po.
Ayun, masarap nga eh, talaga. Ah, pinaka-passion ko kasi talaga magluto eh.

Ang naluto ko na mga siguro bukod sa sa siyempre sinigang na manok, ah, fried chicken, um, ah, caldereta, adobo, ah, afritada, mechado, pinopochero pa nga ang chicken, eh, ang manok, pino
Wow! ang sarap. Oo nga po, na-try ko na din. Ang sarap po talaga. Ako ako po, mahilig akong kumain pero hindi po ako masyado hindi po ako marunong magluto. Pero mag mahilig po akong manood ng mga nagluluto. Kaya lang po hindi ko talaga parang hindi talaga siya para sa'kin.
So, 'yon. Mahilig 'ko Hmm. Magluto, Mhm. Ah. <laughs> 'Pag 'pag ano po, sino po ba nagluluto sa inyo?
Ah, yung nanay ko rin po ang nagluluto sa amin. Ah, at tsaka ano po um, dati po kasi ang ginagawa niya para matuto siyang magluto, nanonood po siya sa lola ko po, sa nanay din niya. Tapos ngayon po, ah, para may iba naman daw po kaming matikman na putahe, nanonood po siya dun sa YouTube ng Panlasang Pinoy. <laughs>
Ah, nanay, mm. Sa nanay, oo. Ah, oo, alam ko din yang channel na yan. <laughs> Oo.
Ayan. Talagang suki po talaga yung mga tao pagdating sa pagluluto diyan.
Ang pagluluto. Ay, alam ko yung nanay ko nakapagluto ng chicken pastil, eh, pero ma kapag kapapanood lang din sa ano, sa YouTube channel din. Tapos pag may mga
Mm. Wow. Opo. Hindi po ba matrabaho gawin ang pastil?